Com certeza, claro que assim, é muito mais fácil manter amizades quando você está na escola, né. Quando a sua a única preocupação, na verdade, é a prova de ciências, né. Muito mais simples do que na vida adulta. Porém, a vida me mostrou que os amigos reais, eu posso ficar meses sem falar com eles, mas quando a gente se fala, é a mesma coisa, e anos sem ver mas quando a gente se encontra é a mesma coisa. Como é que você vê isso?
Sim. <laughs> Totalmente. Sim. Olha, eu vejo uma coisa, quando a amizade é verdadeira, você não precisa dar satisfação, sabe, quando não é verdadeira: "Ai, cadê você?" "Ai, você sumiu." Ou então: "Nossa." Eu aprendi a não ser falso, sabe, porque antes eu chegava: "Ai, oi fulano, saudades." Aí hoje eu falo: "Não." Às vezes a pessoa escreve para mim: "Nossa, saudades". É o: "Ai, brigado, estamos correndo." <laughs>
Uhum. Uhum. <laughs> <laughs> <laughs> Tá certo.
É porque é isso, sabe, eu tenho um melhor amigo no Brasil que ele quando é aniversário dele, às vezes eu esqueço, aí ele me man por exemplo, ele fez aniversário dia 15 de novembro. Aí ele falou: "Não esquece não, é feriado. Proclamação da república, meu aniversário." Ah beleza, nunca mais vou esquecer isso. <chuckles> Mas eu esqueci no dia 15 totalmente. Estava correndo, correria, trabalho, tudo. E quando foi dia 16, eu mandei uma mensagem para ele, eu falei: "Meu brother, parabéns. Feliz aniversário. Deus te abençoe, te amo, saudades e tudo." Aí ele me man aí ele só mandou um áudio assim e falou: "Cara, te tirei da lista negra porque não é possível que você ia esquecer meu aniversário e tudo." <laughs> E, assim, ele falou com tanta naturalidade, aí até a esposa dele, a gente fez uma vídeo chamado, aí a esposa dele: "Ó, esse rapaz aqui, ó, estava ontem todo resmungão porque você não mandou mensagem." Eu falei: "Ah, é o meninão aqui do do amigo." Aí ele: "Não cara, cria vergonha na cara, você esqueceu meu aniversário." <laughs> É leve sabe.
Uhum. Sim. <chuckles> Ah, cabisbaixa. <laughs> Poxa, olha, eu já esqueci o aniversário de pessoas que eu amo profundamente. Dependendo do dia que você está tendo, você esquece.